うん。でもそのまあ、オリオンビールはすごいたくさん売ってですね。
うん、あ、ああああああああ。ああ、オリオンビール、沖縄の名物なんですかね？ へえ。
うん、 うん。 <giggles> 名物ですね、はい。そう、食べ物はでも、沖縄焼きそばぐらいかな、でも特徴的なのは。
うんうん。 あ、そうなんですね。じゃあ、やっぱり、<chuckles> オリオンビール祭りだから、オリオンビールが一番ですかね？うん。へえ、うんうん。
って思います。はい。<giggles> うんうん。 あ、オリオンビールがもうメインで、あの、屋台屋台どのくらいあるのかな。 ま、30個ぐらいあるとすると、半分ぐらいはオリオンビールで
うんうん。 あ、そそんなになんですか？<giggles>
<giggles> そのビールだけじゃなくて、そのビール、あの、プレミアムビール、チューハイのなんとかかんとかとか、ノンアルとか、こう、色々オリオンビールが出してるドリンクが色々あるので、あの
ああ、色々。うーん。 へえ。うんうん。 あ 他にもあるんですね。ふんふん。
そうですそうです。ビールだけじゃなくて、あの、飲み物が色々あるので、結構オリオンビールの屋台がずらーって並んでます。
ああ、そ、なるほど。 うんうん。 へえ、じゃあ行ったらオリオンビールは飲みますか？
あ、はい、もうもちろん。もうオリオンビール大好きなので。<giggles>
うーん、もちろん。 あ、やっぱりお好きなんですね、オリオンビール自体も。<giggles>
そうですね。はい。
ええ。
他のビール売ってないですね、その、あの会場では。
うんうん。あ、じゃあ、さす、確かにそうですよね。そこが主催になってるんなら、<giggles> へえ。なんか年代とかはどんな感じなんでしょうか？
<giggles> さすがに はい。<giggles> うん。ああ、参加者の年代ですか？あ、そうですね、結構幅広いかな。でもまあ、30代、40代ぐらいが多いような気がしますね。そんななんか若者とか、にじゅうだいとか、うん、意外とやっぱり最近の若者ってあんまりビール飲まなくなったっていうから。うん、30代、40代の方が多い気がしますね。
はい、参加者のです。 へえ。 うんうん。あ、ええ、意外と、うんうん。 ええ。 あ、なるほど。 あ、じゃ、ビールがお好きな人が来るんですね。
そうですね、もう飲兵衛が集まってっていう、感じでもう、はい、あの3時からずっと
飲兵衛が。へえ。 うんうん、ああ、もうお昼からね。<giggles>
外でみんなでそう、飲んでるっていう感じなんですけど、あとは、あの、外国人の方も結構多くて
へえ、うんうんうん。

ああ、そうなんですね。じゃあ、けっこ、なんかそういう、グローバルさもありつつ、<giggles> ね、ローカルな。うーん。ああ、確かに。<giggles> ううんうんうん。
うん。 そうですね。ま、あとその、ラテンミュージックとかになってくると、あの、ね、あの日本の普通の曲よりは、乗りやすいとかで。結構今年も、はい、あの外国人の方、すごい踊ってて。ええ、知ってるのかな？って思いながら。まあ。そう、で、うん。そうですね、もうなんか雰囲気、とりあえず手を、ゆらゆらしとけば、なんか大丈夫なんで。
ああ、あん。 へえ。うんうんうん。え、みんな踊れてるんですか？<giggles> うんうん。ああ、確かに。 うん、そうですよね。ええ、楽しそうですね。<giggles> うーん。あの衣装とかって、浴衣とかあの普通の、本州の方の浴衣とかと、同じ感じなんでしょうか？
はい、踊ってましたね。 うん。 ああ。 そうですね、そういうのを着てる方も、いらっしゃいますけど、少ないですね。うん、少数派かな。みんな、ま、普通の
うんうんうんうん。 あ。 ああ。 なるほど、カジュアルに。うーん。
あのカジュアルな格好をしてると思います。あの、それがですね、大体9月ぐらいにやるんですけど。まだまだ暑くてですね、もう。
あ、うんうん。 ええ。 あ、ああ、暑いんですね、沖縄は。うんうん。
うーん、浴衣、着たいなって思うんですけど、可愛いし。でもちょっと、あつ暑さに負けて、もう。はい、もうノースリぐらいが、ちょうどいいぐらいの暑さで。はい。暑いんですよ。なので結構みんな、あんまり浴衣着てる人は、いないですね。
ええ。 <giggles> あ。 <giggles> ああ、じゃあ結構暑いんですね、その夜とかに。 うんうん。 ああ、そんなに。うん、うん。うんうん。
ま、それこそ、うん、若い にじゅうだい10代、20代の子とかは、やっぱり着てたりしますね。デートの子とか。はい。<chuckles> もうちょっとはい、うん、もうちょっと、その歳じゃなくなったので。<laughs> はい、あ、そうなんですよ。もう暑くて暑くて、もう。着れないですね。
ああああ。あ、確かに。うふん。そうですよね、若い人ね。 <laughs> もう、機能性優先なんですね。<giggles> ああ。確かに浴衣、暑いですからね。<giggles> ね。うん、あの、参加者の熱量とかも、すごいやっぱ高いですか？
はい。 うん。